Ôi, bạn ơi, mình, kiểu như là, trước giờ mình không hay để ý đến thói quen ăn uống của mình lắm ấy, mình cứ kiểu <chuckles> khi nào thấy đói thì mình mới ăn thôi. Xong rồi mình cũng hay bỏ ăn sáng, xong là mình còn thích ăn cay các thứ nữa. Thế xong hôm trước, ưm, kiểu, mình đi khám tổng quát ấy, thế xong là bị nhắc nhở là dạ dày của mình nó đang rất là yếu rồi và nó đang có những cái, ừm, vết viêm nhỏ rồi, nếu mà bây giờ mình cứ tiếp tục ăn uống vô tội vạ như thế này thì nó sẽ trở thành viêm loét nặng hơn. Thế là, ôi, mình bị cảnh báo như thế xong mình bây giờ mình thấy sợ quá, mình không biết làm thế nào để mình có thể duy trì được thói quen ăn uống lành mạnh nữa.
Ồ, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, thì, ờ, thì thực ra là mình, ờ, thấy là cái bệnh về đường tiêu hóa với lại dạ dày hiện nay nó rất là phổ biến, và, à, đặc biệt là cái cuộc sống, ờ, ờ, bây giờ nó phát triển liên tục và cái tốc độ của nó rất là mạnh, mình thấy rất manh mạnh và nhanh nữa bạn. Và đôi khi là con con người với lại những cái người trẻ tuổi lại hay bị cuốn theo những cái lối sống mà nó nhanh, với lại nhiều khi những đồ ăn là mang tính chất là ăn nhanh như vậy á, hoặc hoặc là, ờ, mình ăn vội ăn vàng ấy, thì nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cái là cái thứ nhất, với thứ hai ảnh hưởng đến dạ dày của mình ấy. Thì mình thấy là cái việc cái tần suất mà số người bị những những ca nhiễm dạ dày hay là bị đau dạ dày rất là nhiều đó bạn. Thì cho mình hỏi hỏi là không biết là, ờ, cái cái thói quen ăn uống của bạn như thế này, bạn đã tức là từ trước đến giờ cái thói quen ăn uống của bạn là, tức là, bạn cũng không suy nghĩ về đến vấn đề mà phải kế hoạch lại này kia, thì nó đã đã đã, tức là, lâu chưa? Hay là bạn có khi nào bạn suy nghĩ về cái việc là phải ăn cái chất này, ăn cái bữa như thế này cho nó phù hợp chưa? Mới cái thói quen ăn uống của bạn này thì nó, à, giống kiểu là bạn buông thả như vậy lâu chưa?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thực ra là cũng khá là lâu rồi đấy, từ lúc mà mình tức là hồi mà còn, ờ, cấp 3, cấp 2 thì không nói rồi nha, ở nhà mẹ cho ăn gì thì là ăn đấy. Thế tuy nhiên nhà từ khi mà mình lên đại học này, thế xong mình ra trường đi làm này, thì phần lớn là mình không ăn sáng bởi vì là, ờ, đi học thì hay ngủ đến tận giờ trưa, thành ra là cũng không ăn sáng mà dậy ăn trưa luôn. Thế xong đi làm thì đi làm thì lại sớm, lại phải dậy sớm quá, vội quá, mình cũng lại chả kịp ăn sáng. Thành ra là mình cũng không ăn sáng phải được, ừm, ừm, rất là nhiều năm gần đây rồi. Còn, ờ, mình chỉ ăn bữa trưa và, ờ, bữa tối thì hầu hết như là mình chỉ thỉnh thoảng mình mới tự nấu ăn thôi. Còn đâu mình cũng toàn gọi ăn ngoài cho nó nhanh ấy, với cả nó tiện đỡ phải rửa chén các thứ luôn.
Ừm. Ừm. Ồ. Mình hiểu. Ồ, mình hiểu. Tối. Ừm, à, vậy là mình hiểu là từ trước tới giờ bạn cũng, a, ờ, chưa có một cái thói quen ăn uống nó, giống như kiểu, theo một cái cách khoa học với lại lành mạnh, đúng hông bạn? Và vừa rồi là bạn, ờ, đi khám bác sĩ thì, ờ, tức là bạn bị đau bao tử vậy bạn bị đau dạ dày và bạn đi khám bác sĩ thì bác sĩ có nói bạn, là nguyên nhân là do cái chế độ ăn uống của bạn chưa tốt, phải hông? Hay là ờ, tức là, ừm, à, thì mình nghe như vậy thì mình có thể hiểu là, ờ, bạn ừm, cái thói quen từ trước đến giờ nó cũng chưa có tốt và nó sẽ đã ảnh hưởng tới cái cái việc mà bạn bị đau dạ dày. Thì hông biết là cho mình hỏi thêm là hông biết là cái cái cái công việc của bạn với lại hoặc là cái công việc học hành hay là công việc, ờ, của bạn nó có ảnh hưởng nhiều đến cái thói quen ăn uống không? Ví dụ như một số người thì người ta sẽ là ví dụ như giống bạn là bạn không ăn buổi sáng thì đôi khi là, giống kiểu, mình không có đủ thời gian gì đó? Hay là bạn cũng đang tìm theo một chế độ ăn kiêng để giảm cân nào đó? Thì cái việc, ờ, cái cái thói tức là cái công việc với lại cái đời sống hàng ngày nó có là một cái rào cản để bạn không có giữ được cái thói quen ăn uống lành mạnh không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, thật ra thì mình cái vấn đề lớn nhất chắc là do mình mình hơi ham ngủ, thì công việc của mình cũng 9:00 mới vào làm, tuy nhiên là 8:00 mình mới dậy. Xong rồi là mình cái nhà, ờ, nhà thì cũng khá là cách xa công ty, mình phải di chuyển mất khoảng tầm 45 phút cơ. Thế là mình cũng gọi là vừa kịp thôi, ngày nào mình cũng đến công ty lúc 9:00 ấy. Thế xong trên công ty, thì công ty của mình cái văn hóa nó cũng mọi người cũng không có văn hóa ăn ăn sáng ở trên công ty, thành ra là mình cũng hơi ngại nếu như mà mình lôi đồ ra để ăn, thế là mình cũng không ăn luôn. Ờ, với cả là công việc của mình thì nó cũng nó cũng hơi bận rộn một chút, nó đi làm từ 9:00 đến xong, ờ, 6:00 thì là tan, tuy nhiên là có những hôm là phải tăng ca rồi các thứ đấy, 7, 8 giờ mình được bắt đầu về, thì cái lúc đấy nó nó thực sự là nó rất là mệt mỏi rồi, nên là mình không còn đủ sức để mà nấu ăn nữa. Tuy nhiên thì mình không không có cái ý định giảm cân bởi vì mình đang rất là gầy, mình thì lại muốn ăn để mà tăng cân hơn cơ.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Hơi trễ, đúng không? Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, mình hiểu. Tức là tức là mình, à, nghe cách bạn, à, nói như vậy thì mình cũng thể hiểu là cái công việc của bạn cũng khá là bận rộn, và bạn cũng không chú trọng ăn uống ấy. Thì, ờ, cho mình hỏi thêm là không biết là bạn có bị vấn đề áp lực gì về tức là ngoài vấn đề áp lực về thời gian ấy, thì không biết trong công việc thì bạn có bị áp lực gì không? Hoặc là, ờ, những cái yếu tố nào khác khiến cho bạn giống như kiểu là đôi lúc cảm thấy là bị quá tải hay áp lực, hoặc là yếu tố về gia đình này kia á, thì không biết là bạn có phải chịu một cái số những áp lực như vậy không?
Ừm. Ừm, thật ra thì công việc của mình cũng, nói chung là, nó cũng bận, tuy nhiên là cũng không đến mức phải, gọi là, quá là ảnh hưởng thì mình mình ổn. Và cái gia đình mình thì, như nào ta, mẹ mình rất là áp lực vì mình về cái chuyện ăn uống. Tức là mẹ mình cảm thấy là mình rất là gầy. Mình cao 1,6 mét mà nặng được có 40 cân thôi, thành ra là, à, lúc nào cũng bị nói là "Sao mà gầy thế?" rồi "Phải ăn nhiều lên." Tuy nhiên là thật sự là cái dạ dày của mình, cái bao tử của mình, cái size của nó, nó rất là nhỏ, thành ra là mỗi bữa mình chỉ ăn được rất là ít. Nếu mà mình ăn nhiều thì mình sẽ bị buồn nôn, mình sẽ bị trào ngược, thành ra là mình cũng không ăn được nhiều. Thế xong là mẹ mình lúc nào cũng ép đặt mình là phải ăn nhiều và phải béo lên. Thế nhiều khi là hình như là nó tạo thành một cái tâm lý khiến mình, kiểu, không muốn ăn ấy, kiểu, cứ mỗi lần ăn xong đến việc mẹ nhắc nhở, thế là mình lại cảm thấy ăn nó không ngon miệng nữa.
Ừm. Ồ, vậy là cũng gầy đấy. Ừm. Ừm. Ừm. Chán ăn, đúng không? Ừm. Ừm, mình hiểu. Tức là, ờ, hiện tại là bạn đang sống, ơ, chung với lại gia đình, đúng không? Chung sống với bố mẹ, đúng không? Và, ờ, đôi khi là cái sự nhắc nhở của bố mẹ và bạn lại, giống kiểu là, ờ, giống kiểu là, cảm thấy là nó, giống kiểu, ờ, ngày nào cũng bị áp lực, ờ, phải bạn phải ăn cái này cái kia, nhưng mà thực sự bạn không muốn và đôi khi bạn lại chán nản, đúng không?
Ừm, đúng rồi đấy.
Ừm, ừm, và, ờ, thực ra là nếu mà bạn, ờ, sống cùng với bố mẹ thì và cái cái việc mà bố mẹ mà lo cho con cái là cái chuyện là rất là bình thường, và, ờ, ai cũng muốn là, ờ, con cái mình có một cái sức khỏe tốt, giống như kiểu là, nhìn nó phải, gọi là, ờ, mập mạp, khỏe mạnh một tí. Thì, ờ, mình có thể cảm nhận được cái cái cái cái cái cảm giác của của bạn, nhưng mà cái chuyện bố mẹ quan tâm con cái là mình nghĩ là cái chuyện đó nó có thể chấp nhận được bạn ạ. Và bạn cũng không nên, ơ, kiểu, quá lo lắng về cái việc mà, ờ, áp lực từ bố mẹ là phải ép mình ăn cái này cái kia, thì tại vì á, tất cả bố mẹ á, thì cũng phải muốn lo lắng cho cho mình hết. Thì cho mình hỏi thêm một tí nữa là, ờ, ừm, nếu mà cái khoảng cách của nhà của bạn á à, từ từ nhà của bạn tới công ty buổi sáng ấy, thì nó xa quá, và bạn không có đủ cái thời gian, nhiều khi là gấp gáp quá ấy, tại vì mình đang nghĩ đến cái việc mà bạn bạn bỏ bữa ăn sáng thì cái đấy nó là một cái hệ lụy không tốt, theo cái quan điểm của một số cái cái cái bài phân tích ấy, thì cho nên là mình nghĩ, ờ, nếu mà nhà của bạn xa quá so với công ty thì có cách nào bạn cân nhắc đến cái việc là bạn tức là có thể là chuyển tới gần chỗ công ty làm để mà, giống như kiểu là, mình sẽ sắp xếp được cái lịch sinh hoạt của mình dễ hơn không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, mình nghĩ là á, khéo khi là phải như thế thôi, tại vì thật sự là, ờ, bác sĩ cũng bảo với mình là nếu như mà mình cứ tiếp tục bỏ bữa như thế này thì nó thực sự là cũng không tốt cho dạ dày. Mà mà mình cũng không muốn, gọi là, phải ờ, cứ như thế này mãi ấy, mà nhà gần hơn thì chắc là nó cũng sẽ tiện hơn. Mình cũng đang suy nghĩ đến cái chuyện đấy để có thể dành thời gian, ờ, nhiều hơn cho cái việc chăm chút cho bản thân ấy.
Ừm. Ừm, thì à c ờ, mình, à, thấy là câu chuyện của bạn thì mình cũng, à, hình dung được một số những cái vấn đề, và mình cũng có một vài cái lời khuyên cho bạn như này nha bạn. Ờ, thứ nhất là, ờ, bạn có cảm thấy là cái, ờ, chế độ ăn uống với lại cái lịch trình ăn uống của mình, tức là mình không có chưa có được gọi là săn sóc kỹ lưỡng lắm không? Tức là nó chưa có một cái kế hoạch, à, cố định nào đó, đúng không? Và nó làm cho, ờ, n nó làm cho mình giống, kiểu là, bỏ bê cái chuyện ăn uống. Và đôi khi á, ngày qua ngày, tháng qua tháng thì, giống kiểu, mình chán nản và mình dẫn đến cái tâm lý là, ờ, mình không có chú trọng cái việc ăn uống nữa. Nhưng mà bây giờ mình có thể là mình lớn mình lớn rồi, thì có khi nào bạn nghĩ lại việc là bạn phải sắp xếp lại cái chế độ ăn uống của mình như nào cho phù hợp không? Đặc biệt là khi, à, bạn đi khám và bạn bị bệnh về dạ dày như vậy, ừm, chắc mình nghĩ là bác sĩ cũng có cho bạn một số những cái lời khuyên về chế độ ăn uống, đúng không bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Ừm. Ừ, đúng rồi đấy! Mình cũng được, ừm, dặn dò là phải ăn cái này ăn cái kia, thế xong là đúng là mình cũng, kiểu như là, ờ, bận rộn ấy, thế xong mình cũng cứ kệ thôi. Nhưng mà mình nghĩ là đúng là cái việc mà lên kế hoạch và chuẩn bị nó thật sự rất là quan trọng đấy, nếu như mà mình không lên kế hoạch ra cho nó á, mình cứ, kiểu, cứ quên lãng nó đi xong là cứ, ờ, ngày này tháng nọ mình cứ kệ nó đấy ấy, tại vì không có một cái kế hoạch cụ thể thành ra là mình cũng chả có, ờ, một cái gì để mà làm theo ấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, mình nghĩ là cái cái cái chuyện đó là cái chuyện đầu tiên là bạn cần phải xem lại, ví dụ như là mình xem lại cái chế độ ăn uống của mình. Tại vì á, ờ, cái việc mà xem lại chế độ ăn uống nó không không không không nó quan trọng với tất cả mọi người, đặc biệt là những cái người bạn ng người bạn gái, người những cái người con gái như bạn ấy. Tại vì nó sẽ liên quan đến vấn đề chăm sóc dáng vóc cơ thể, chăm sóc da mặt này kia ấy, thì chế độ ăn uống nó không tốt thì nó cũng ảnh hưởng tới tới sức khỏe, ả ảnh hưởng tới vẻ đẹp của mình rất là nhiều, thì mình cũng khuyên bạn là xem lại chế độ ăn uống như vậy nha. Còn cái thứ hai nữa là b mình thấy là bạn đang bỏ bữa sáng, thì mình không biết là cái quan điểm của bạn như thế nào, nhưng mà theo một số, ờ, ừm, thông tin mình biết thì có thể là cái việc bỏ buổi sáng thì nó, ờ, khá là hại cho sức khỏe tại vì cơ thể của mình sau một đêm mình, à, không có được nạp năng lượng á, thì buổi sáng á, thì, ờ, bạn cũng, a, thử là tập lại cái thói quen ăn sáng xem như thế nào. Ví dụ như có thể là bạn dậy sớm hơn một chút, hoặc là có thể là cân nhắc cái việc, ờ, ờ, chuyển cái nơi làm việc tức là chuyển cái chỗ ở tới gần nơi làm việc một tí xem là có thể là nó cải thiện được không, thì bạn xem là bạn có thể là duy trì cái, ơ, thói quen ăn sáng trở lại, được không bạn?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là khéo khi là phải như thế thôi, tại vì là cứ như thế này mãi về lâu về dài cũng không tốt cho sức khỏe của mình, mà cái việc ăn sáng có lẽ là nó cũng khá là quan trọng đấy, tại vì là, ừm, thi thoảng mình cũng có thời gian mình ăn sáng ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình mình được ăn thì mình cũng cảm thấy cái ngày đấy mình làm việc hình như là nó cũng hiệu quả hơn ấy. Nên là mình nghĩ là mình cũng sẽ thử cố gắng, ờ, dậy sớm để ăn sáng thêm xem sao.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Thì, ờ, đó, thì đó là đó là 2 cái đầu tiên mình muốn khuyên bạn như vậy. Và cả thêm 1 cái nữa là tại vì á, à, mình theo theo một số cái thông tin thì, à, cái bệnh, ờ, đau bao tử á thì nó sẽ là rất kết hợp rất nhiều yếu tố, nhưng mà thường là như những cái những cái yếu tố chính giống như, kiểu là, mình mình bị stress, mình bị, gọi là, căng thẳng trong, ờ, cuộc sống rồi thì công việc. Và cái thứ hai nữa là cái chế độ ăn uống của mình nữa là cái rất là quan trọng. Cho nên là thứ nhất là bạn đã cân bằng được chế độ ăn uống, và thứ hai nữa là bạn, à, ăn uống theo một cái, ờ, có bữa rất là đúng giờ đúng giấc đầy đủ á thì nó sẽ cải thiện hơn rất nhiều. Và cái cuối cùng là mình nghĩ là bạn nên, ơ, xem lại cái công việc của bạn như thế nào, để làm sao mà có thể là công việc của mình nó cân bằng nhất để mình có cái thời gian nghỉ ngơi, đồng thời là mình có một cái khoảng thời gian để mình mình nghỉ ngơi sau khi ăn. Ví dụ như sau khi ăn trưa thì bạn nghỉ ngơi một chút giống, kiểu, ờ, có thể là chợp mắt một chút gì đó, thì có thể là nó sẽ làm cho bạn thoải mái hơn và cơ thể của mình nó khỏe khoắn, nó phục hồi năng lượng hơn, và mình giảm bớt những cái stress, giảm bớt những căng thẳng, thì nó sẽ là một cái tốt để mà hỗ trợ để chữa trị cái bệnh, ờ, đau bao tử đó bạn. Thì không biết là cái cái công việc công việc của bạn, ờ, thì nó bận rộn thì không biết bạn có có thể kế hoạch lại được một chút được không? Bạn có thể nhìn lại, mình nghĩ là cũng là một cách tốt đó.
Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ là cách, ờ, là hợp lý đấy! Bởi vì đôi khi mình bị stress quá mình cũng tự dưng mình thấy bị đau bụng ấy, nên là mình nghĩ là chắc chắn là do cái việc stress của mình, nên là nó khiến mình bị như thế đấy. May mà bạn nói mình mới nhận ra nha, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình cũng sẽ thử áp dụng những cái cái cách mà bạn, à, chỉ xem để xem là cái dạ dày của mình nó có tốt hơn không nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm, đúng rồi. Ừm, mình cũng mong rằng là bạn sẽ, ờ, cải thiện lại chế độ ăn uống và cái bệnh, à, về đau bao tử của bạn sẽ, ờ, mau mau khỏi sớm nha bạn. Chào bạn. Bye bye.
Ừm, chào bạn.